Tabii ki. 1.000 yıllar sürüyor aslında o evrim, eee, evrimsel olarak bahsediyorum, hani, eee, toplumsal bir evrimden bahsediyorum. O yüzden bana çok ilginç geliyor. Eee, bir tane şey var, ııı, izlemeni tavsiye ederim ilk önce. Eee, Graham Hancock diye bir adam var. Aslında bu, şey, böyle gazeteci, tarihçi değil ama böyle ka eee, böyle şeylerle kafasını böyle çok, eee, yormuş. Eee, 70'lerden beri bir birkaç tane 5-10 tane kitap falan yazmış bir şeyler hakkında. Bir de, eee, Kayıp, eee, Uygarlıklar diye bir, eee, seri yaptı Netflix'te. Orada da Göbeklitepe'den falan bahsediyor. Başka yerlerden de bahsediyor. Çok ilginç bir şekilde böyle, eee, onun bir teorisi var aslında, onu çok seviyorum. Diyor ki, eee, geçmişte kaybolmuş ve bizim, hani, şu an tam olarak anlamadığımız kadar, eee, daha gelişmiş uygarlıklar olduğunu savunuyor. Eee, yani, bana imkânsız gelmiyor. Bence o konuda olabildiğince açık fikirli olmak gerekiyor çünkü şu an bile bildiğimiz şeylerin çoğunu 50 yıl önce bilmiyorduk. O kadar yeni, yani.
Tabii. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. He he. Evet. Muhtemelen. Evet, evet, evet, gerçekten. O Kayıp Uygarlıklar'ı ben sadece Göbeklitepe bölümünü izlemiştim, hani, böyle dikkatimi çektiği için. Ama düşününce mesela, işte, Meksika'da yer alan Mayalar falan var. O kadar büyük yapılar falan yapmış. Mesela onlar da benim çok dikkatimi çekmeye başladı. Mayaların hayatı, on o o yapıları nasıl yaptılar o dönem? Hani, gerçekten çok ilginç internette şeyler görmeye başladım onlarla alakalı da. O Kayıp Uy Uygarlıklar'ı en başından başlayıp aslında izlemek istiyorum.
Hıı, evet. Aynen, aynen. Evet, çok ilginç. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, onu kesinlikle izlemelisin. Bir de Mayalardan da ş şöyle bir yerden bahsediyor. Şey diyor, hani, onlar bile aslında geldiklerinde daha eski piramitler varmış, onun üzerine kurmuşlar ve böyle çok fazla olay var. Eee, mesela bazı piramitler var emm, özellikle Güney Amerika'da çok piramit var, ona da çok şaşırıyorum. Bir de Dünyanın her yerine bakıyorsun, bu insanların birbirleriyle bağlantılarının olması, böyle, neredeyse imkânsız görünüyor bizim bakış açımızdan. Hani, eee, Malta'da işte Easter Island var, eee, o adada, böyle kafa heykellerinin olduğu adada, işte, eee, Endonezya'da bir yerde, Mayalar, bir de Mısır'da, işte. Hani, hepsi piramit yapıyor ve bu çok ilginç bir şey, yani, piramitler çok yaygın bir şeymiş zamanında. Demek ne kadar yani, kalıcı bir yapı, değil mi? Kalıcı bir yapı o yüzden
Hı hı. Wow. Gerçekten ilginç. Hı hı. Evet. He he. He he. Hı hı. Neden acaba, değil mi? Mesela Mısır'da da var. Hani, amacı ne? Neden o o yap mesela neden o şekil bu kadar yaygın? Hani, bunu birisi mi öğretti?
Aynen, aynen. Evet, yani, şeklin çok kalıcı olduğu bariz. Dünyanın en güçlü şekli, geometrik olarak ama, yani, yine de buna nasıl ulaştılar, değil mi, çok farklı farklı yerlerde? Kesinlikle, kesinlikle.
Evet. Yani, bir öğrenilmişlik olması lazım orada, değil mi? Hepsine bir öğretim yani, şey düşünüyoruz biz aslında, sanki eski uygarlıklarda hiç teknoloji yokmuş gibi düşünüyoruz ama belki de çok daha fazlası vardı ve sonra bilmiyorum bir evrim mi değişti, yok mu oldu? Belki bizden daha fazlasına sahiplerdi.
Hı hı. Evet. Belli olmaz. <giggles> Komik.